ihre eigene Schwingung hat.
Okay. Schwingung im Sinne von Frequenz oder im Sinne von spirituell?
Und Frequenz. Frequenz, Frequenz. Also, jede Faser, jedes Ding hat ja 'ne Frequenz, ja? Es ist ja das ganze Universum ist Vibration.
Mhm, okay. Das stimmt. Mhm.
Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht haben sich auch meine Frequenzen verfeinert über die Zeit hinweg, so dass ich eigentlich so künstliches Zeug gar nicht mehr toleriere.
Mhm. Mhm.
War mal so 'ne Überlegung.
Ja. Das kann tatsächlich sein. Also, ich ke ne, ich ha ich habe ich höre das tatsächlich zum 1. Mal. Ich habe da jetzt nicht wirklich die, äh, äh, Möglichkeit, äh, da großartig darauf einzugehen, weil ich einfach nicht weiß, äh, d n n ne, keine Informationen darüber habe, aber
Mhm. Mhm. Stimmt es überhaupt? Weiß ich auch nicht. Ich habe es gelesen und lesen kann man ja viel heutzutage. Aber es macht eigentlich Sinn, ne?
Ne, es d das ist natürlich wahr, aber genau, das wollte ich grad sagen. Es macht ja durchaus Sinn, weil du hast ja recht, alles hat 'ne Eigenfrequenz und, ähm, äh, natürlich klingt es im 1. Moment irgendwie unglaublich, dass dann auch jede einzelne Faser ihre Eigenfrequenz haben, äh, kann und dass das eventuell auch Auswirkungen eben auf auf den Tragekomfort hat. Aber, ähm, am Ende des Tages, äh, ne, äh, kann man's ja auch nicht ausschließen, also kann's natürlich durchaus sein, dass es tatsächlich so ist. Es ist, äh, auf jeden Fall interessant.
Mhm. Ja. Mhm. Ne. Also dieser Ar i hochinteressant, dieser Artikel hatte also auch die genauen Fer Frequenzen von Baumwolle, von Leinen, von Polyester, von diesen ganzen Mischfasern äh, war da alles mit aufgeführt. Wenn ich mich n täusche, habe ich es sogar aufgehoben. Also, e es ist 'n interessantes Thema. Also, ich wollte mich da irgendwie noch mal 'n bisschen mehr einlesen und auch nachgucken, ob's da ir wirklich irgendwelche, äh, wissenschaftliche Belege dafür gibt. Aber wie gesagt, es macht für mich den totalen Sinn, und gewisse Frequenzen auch bei der Musik tun uns ja besser als andere, und das ist auch noch mal individuell verschieden. Also, wäre es doch gar nicht, äh, sehr abwegig.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.